Ja, ich ich verfalle dann halt auch schnell in Selbstkritik und, äh, ich bin halt auch mein größter Kritiker, wie jeder.
Mhm. Mhm, mhm, ja, das ist das ist okay und, äh, ich finde, ähm, führe dir auch immer vor Augen, dass du schon mal sehr, sehr, sehr, sehr, sehr sehr diszipliniert warst mit dir und, äh, das braucht natürlich jetzt beim, äh, 2. Mal, oder wie oft du das auch schon immer gemacht hast, brauchst natürlich wieder es braucht natürlich wieder mehr Zeit und so. Es kommt ja nicht einfach so, das braucht wie gesagt, das braucht Zeit, das braucht Disziplin. Aber führ dir immer wieder vor Augen, dass du's schon mal geschafft hast, dass du 'n sehr disziplinierter Mensch bist. Ähm, Selbstkritik ist okay, äh, in 'nem Maße, in 'nem gesunden Maße. Von daher führ dir das immer wieder vor Augen, dass du's schon mal geschafft hast und da bin ich mir sicher, wenn du dich da selbst motivierst, auch mal zwischendurch stolz auf dich bist und sagst: „Boah, was ich schon geschafft habe“, dann ist das doch jetzt hier dagegen das ist doch gar nichts. Hallo? Und dann ich glaube, dann dann kommt's fast schon ganz natürlich und wenn's nicht natürlich kommt, dann, wie gesagt, helfen die Klebchen. Schreibst du dir das einfach mal auf, äh, die Arbeitskollegin kann helfen, die beste Freundin kann helfen und w äh, im besten Fall natürlich der Sohn, dass ihr euch da gegenseitig so 'n bisschen herausfordert und sagt: „Boah, ne, ich gewinne heute. Ne, ich gewinne die Woche“, und so weiter und, ähm, ja, vielleicht kann man ja was Schönes machen, wer wie dreimal in Folge, äh, gewonnen hat mit dem, äh, nur nicht mehr als das Körbchen, der weiß ich nicht, der bekommt was Sch Schönes oder so, dann macht ihr 'n schicken Ausflug oder irgendwas oder er gibt dir ne Massage und du, ähm, gehst mit ihm 'ne runde Fußball spielen. Ach, keine Ahnung, irgendwas wird euch da schon einfallen, da bin ich mir sicher. Von daher, viel Erfolg dabei. <chuckles> Ja, ganz genau.
Und ja. Ja, stimmt. Ja auch gut, mhm. Auf jeden Fall. Ist auch gut jetzt zum neuen Jahr, so zum neuen Jahr, äh, das Starten, ähm, ä super, ich danke dir. Da hast du mir wirklich sehr geholfen.
Ganz genau. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Viel Erfolg.
Dankeschön.